お聞きしたいんですけど、家族との思い出の中で、これは一番心に残ってるなって思うもの、なにかありますか？
はい。 うんうん。 そうですね。ま、結構あの言葉にしちゃうとありきたりかなと思うんですけど、あの自分の結婚式結婚式じゃないな、結婚パーティーですかね、これは。うーん。が、あの結構まああの、も、なんやったのはに2年ぐらい、に、そうですね、2年前なんですけど、あ、そうですね。結婚はして、ごろ6年ぐらい経ってるんですけど、やったのがちょっと遅くって、うーん。それがあの今はまだあの記憶に新しく、結構心に残ってるかなって感じですね。
はい。 おお、はい。 ああ、ああ、はいはい、ええ！ はい。 はい。 おお、あ、結構最近。はい。 はい。 ああ、なる、はい。 え。 え、そのまさにそのね、一番と言っても過言ではないぐらい残ってるってことは、なにかそのご家族となんかいい思い出がその時にできたっていうことなんですか？
うん。 そうですね、なんかあの結構、割とユニークな結婚パーティーだったのかなと思ってて、ていうのもなんか、うん、いどこから話そうかなって感じではあるんですけど。<laughs> そうです。あの、えっと、自分たちがあの国際結婚をしていて、あの夫があの北米出身なんですけど、ま、日本に一緒に住んでいる形ではあって、で、まあ、なので、ま、どういう形のね、やるとしたらどういう形がいいのかなとか、なんかその友達とか家族の呼び方とかバランスとか、いろいろね、悩むところがあったんですよ。うーん。だったんですけど、ま、結局、あ、で、ま、やるつもりがあまりなくて、なんで最初3、4年ぐらい経ってしまっていて。そうなんです。はい。なんか写真とかだけは家族でこう撮ったりとかしてたんで、ま、いっかなみたいなところがあったんですけど、ま、そのなんでしょう、そ2、3年前なんで、ま、ま、コロナからもちょっと時間が経って、そのそうそうそう、夫の家族もね、ま、日本に来やすいかなっていうふうに、なってきたところで、「いやちょっと1か月ぐらい日本に遊びに行くよ、夏」みたいなこと言われたんで。そう、でもなんか行く来る3か月ぐらい前に急に言われて、あ、そう、結構時間ないけど、でもせっかく来るんだったらなんかやるかみたいな。
おお、はい。 お、いや、もう、どどこからでも大丈夫ですよ。はい。 うーん、うん。 はい。 ああ、はい。 確かに。 はい。 ああ、おお。や、確かに、はい。 あ、なるほど、そういうことだったんですね。はい。 うんうん。 おお。 はい。 ああ、確かにそうですね。 うん。 お、お、絶好の。はい。 ああ、なるほど、はい。 確かにないすね。<chuckles> おお、すごい急遽。
あ、急遽です。それであの急遽その結婚パーティーの企画をし始めたみたいなのが始まりだったんで、うーん。
ええ。ってことは日本で行われたんってことですか？
あ、そうですね、日本でやったんですけど、ま、でも一般的に皆さん結婚式やる時ってね、半年とか1年前とかから、じゅんそう。そうそう、会場を予約したりなんだかんだって、すごい時間をかけてやるものだと思ってたんで、「ええ、どうしよう」っていうふうに思って。
はい。 なんかそのイメージですね、確かに。 はい。 いや、ね。確かに。
そうなんです。ま、時間もなかったんですけど、ま、せっかくね、来てくれるんだったらあの、日本らしく神前式とかなんか、神社とかでやろうかなとか。そうそうそう。って思って最初はちょっとそういうところを話聞きに行ったり、こうなんか庭園の日本家屋みたいのちょっと貸し切って、かあの小さく。そうそうそう、家族だけでできるとことか、話聞きには行ったんですけど、やっぱいかんせん時間が、準備期間が短いみたいな。そう。
はい。 ああ、いいっすね、はい。 はい。 おお、<laughs> おお、あ、それもまた。はい。 はい。 ああ、やっぱそうなんすね、さんかげつまえでもそっか、なんすね。
そうなんですよ。まあ、さ2、3か月前。そうですね。で、できないこともないけど、すべてを即決してもらわないと間に合いませんみたいな。そう。
はい。 あ。あ、もうすごいスピード感でやらないと無理な感じだったんすね。
そうなんです。うん。っていうふうにやっぱその会場の方とかにも、ま、言われたり、あとその本来だったら結構カスタマイズができそうだったりとかするところも、やっぱり期間が短いと、もうなんか既定のものというかね、プランとして準備されているものから、こう選んだりとかっていうことが、そう、ま、しょうがないよなと思ったんですけど、ま、ちょっと融通が利きにくいっていうところで、「ちょっとこれだと私たちがね、なんかやりたいのと違うよね」っていうふうに夫とも話して、そうなんです。なんで、ま、神社もいいなと思ってたけど、いやでもこれだったらなんかやってね、ちょっといまいちだったなって自分たちが思うよりは、なんか違う方法を探そうというふうになって、じゃあなんだっとこなんですけど。
うーん。 はあ、ああ。 ふんふんふん。 うーん。 そうなっちゃうんすね。 うーん。 うん、うんうん。 ああ、なるほど、そういう考えに。はい。 ああ、はい。 うん。お、ななに。はい。
結局なんかあのもう自分たちそういう業者さんとか一切使わずに、もう完全になんか DIY の DIY っていうんですかね。
おお、すごい。 え、え、もう自分たちで、なんなら作るぐらいの？
そう、自分たちでもう場所をなんか探して、もう手作りのパーティーにしちゃおうみたいな。式、立派な式じゃなくていいよねっていう話になって。
ええ。 すごい。 いやでも、むしろそっちの方が立派になりそうですけどね。
ま、でも、そう、どうなるかなと思ったんですけど、まあ、これだったらね、こういろんな制限もなく、まあ、自分たちの好きに、ま、多分手間と時間とね、いろいろかかるんですけど、ま、プロがいない分大変だろうけど、ま、好きなことできるよねってことで、そう、ちょっと手作りにしようっていうふうになったのが、あの始まりだったんですね。
はい。 まさに、うん。 うん。 そう確かに。 うーん、それいいすね。 え、その決断に至ったのは、式からなんどのくらい前るい、け決断。
はい。 あもう多分2か月ぐらい。はい。だったんで、ええと思って、で、まあ、そこからそうですね、場所を探して、なんかガーデンパーティーみたいなのがしたいなっていうふうに、ん、思って。
ああ、うわ、ええ、すご。 はい。 ああ、ちょっとまた海外のスタイルというか。うーん、ふんふん。うーん、いいっすね。はい。
あ、そうですね。なんかこうちょっと自由でこう、自然の中でやろうってなった時に、ええ、そんな場所あるかなって探したんですけど、結局なんかそのなんでしょう、こう森の中というか、別荘地みたいな森のエリアにある、そう借りれるなんか、大きなログハウスみたいなとこを見つけて、で、そこがすごい、うすお庭っていうんですかね、その草原エリアみたいのが広かったり、で、周りが木で囲まれてたりみたいな、見つけられたので。そう、なんか、あ、これこれみたいな、雰囲気的にはこういう場所がいいみたいになって。そうそうそう。とりあえず押さえて、でも、ま、外でやるってなったら今度テントとかテーブルとか椅子とかも必要だってなったんでそうなんです。なんかものすごい大きいテントレンタル、パーティー用のそういうなんかテントをレンタルできる業者を探して、レンタルしてとか、まあ、そういうなんて、重機系も全部いろんな業者を比べて。そうなんです。レンタルをしたんで、全部なんかこの宅配便みたいなので、当日あ、前日か、前日そこに運んでもらうみたいな。でも設置は自分たちでするみたいな。
おお、確かに。 あ、そんな場所あるんですね。はい。 おお。はい。 ああ、うわ、すうわ、うわ、はい。もう聞いてるだけでいいのはい。 もうね、なんかね、ぴったりの。 はい。 ああ、そこもそっか、確かに、はい。 え、それもあるんすね。はい。 はい。 あ。いや、はい。すご。はい。 ええ！ すご、はあ。
感じだったので。はい。結構ね、ドタバタしてたんですけど。
はあ、はい。 え、そのものの、その搬入は式の何日前にもう搬入してるんですか？
はい。 はい。 あ、うん、前日ですね。なので前日にあの、自分たちと、あと、両家の家族も、そのま、海外からも来てもらそうですね、家族みんなで、両家の家族と、あと、数人だけ、あの、友達、そのログハウスの中に泊まれるぐらいの人数だけ、あの、手伝うよって言ってくれた友達にも来てもらってそうなんです。あの、前泊してもらった人にも一緒に準備をしてもらうみたいなっていう感じで、テント立てたり、テーブルとか椅子とかいろいろ飾り付けとかライトとかしたりとか
で、え？ すご。 あ、もう、ほんと家族一丸となって あ、でもそれはいいうん。 わあ、ああ。い、あ、いいすね。はい。はい。 いや、いいすね。 はい。 いやあ。 ふんふん。
そんなことをやったりして、そうですね、お料理とかも手作りのものとケータリングのものとか色々 <laughs>
はい。 ええ！ちゃんすご。一部はじゃご自身で作られたんですか、じゃあ本当に
えっと、あ、私は作ってないんですけど、あの、夫の親が両親がすごい料理が好きで、作ってくれたりとかして。
はい。 ええ！全部、ぐわ。わあ、でも、はい、いいっすね。ね！
そうなんです。なんで、ログハウスの中でこう、飾り付けを準備している人もいれば、料理をしてる人もいたりとか。私はなんか全体指揮をしてみたいな。<laughs> 司令塔となって、そうなんです。みたいなことをして、で、力がはい。
うわあ。 <laughs> すごい、ちゃんと司令塔となって。<laughs> え、へえ！もうだってはい。もう作ってる段階が何なら一番の思い出と言っても過言ではないぐらいの
あ、そうですね、なんか準備と片付けの方にすごい力入ってたかもみたいなぐらいの
ふ、いや。いいっすね。ね、それこそみんなの思いが形になっていくわけですもんね。
そうですね。なので、なんかこういうふうにしたいんだとか、ここをこう準備したくてとか、あなたにはこう動いて欲しくてみたいなのを、なんか、そのお願いする内容を私たちが準備をして、で、前日ぐらいからみんなにそれを説明してそうそう、やってもらうみたいな感じだったんで、結構面白かったです。なん、夫と両家の父親がおとと、あ、あと私の弟とかが、こう男手が頑張ってテントを立ててるとか。<chuckles>
もう。 うん。 ね！ うん。 うん、ふんふん。 え？ はい。 ですよね、はい。 わあ。いや。いっす、いや、それはまたそのなんすか、絆が深まったと思いますよ。絶対そのね、家庭の中で。うん。
ね。そう、なんか、なかなかね、そういうことをする機会がね、ないよなとか、あと、両家の両親が会うのもその時が、あの、あ、その時というかその日本に来てくれた時が初めてだったので、もちろんパーティーの前に何回か、あの、みんなで会ったり、そうですね、旅行とかは国内で行ったんですけど、そのね、こ今年初めて会いましたみたいな、やっぱ顔合わせとかもできてなかったので、だからなかなかそのアクティビティはね、絆が深まったんじゃないかなと。
うーん。いや、いいすねえ。 え！ え？はい。 はい。 うーん。ああ、なるほど。 はい。 わあ。 すっご。 すっご。 いや、ね、それが最初だったっていうのがまた一つのいい形だったかもしれないですね、今振り返るるとね。
そうですね。うん。みたいな感じでこう、もう、友達家族総出で、あの、手伝ってもらって作り上げたみたいなパーティーだったのではい。
はい。 え？ えっ、それで当日迎えてどうだったんですか？当日の雰囲気だったり。
あ、当日も、そうです、当日から、あの、ゲストとして、ま、来てくれた友達とかもいて、でも結構小規模で、まあ、やったんですよね。そのやっぱり夫側はそんなに家族以外は海外から呼べてないので、ま、日本で作った夫の友達とかも呼んでもでも全部で30名ぐらいとかの小さめの、あの皆さん結構、披露宴とかする時ってね、50人、60人、ななじゅうにんとかまあ <chuckles> あると思うんですけど、ま30人ぐらいで、あの、やって、そうですね、なんかいわゆるその、出し物とか、こう、あの、メニューを決まって何か作ってたわけでは全然ないので
うんうん。ふんふんふん。 ま、そうすよね。うん。 ええ！ あ、結構な。はい。 ああ、まあ、ま、はい。はい。 はい。 うーん。 いいすね、はい。
ちょっとしたその、あの、式の代わりに
はい。
まああの、例えば新婦のお父さんがなんかスピーチしてくれたりとか、あみたいな、で、まあ、神前式みたいなことちょこっとやった後は、もうみんなでご飯をあ、神前じゃないですね、人前式ですね。みんなの前で。<laughs> はい。もうあとはもう、ご飯食べて、みんなでワイワイ話して、ちょっと音楽かけてね、みたいな。そういう本当にカジュアルな感じのパーティーでしたねいちにち。うん。
おお、うーん。 わ、すごい。はい。 あ、人の人の前の、なしなるほど、はい。 はあ。 うわ！もう。 いいや。はい。 うんうんうん。本当になんかその自然な流れで、みんながその時したいであろう、ま、ことだったり、そういったことに意識向けて、ね、式を進行できたのは、やはりご自身振り返って良かったなとか、どう思われてるんですか？その自分たちスタイルでやったことに関して。
はい。 うんうん。 はい。 あ、そうですね、やっぱりそのなんか、よよくあるというか、ちゃんとしてる披露宴とかだと、なかなかその新郎新婦の人がゲスト全員とこうずっとわいわい話したりとか、そうできないことが多いじゃないですか。私たちの場合、その、自分たちの席とかを一切設けなかったので、もう、ん、みんな自由席で、ま、それぞれのテーブルに私が行ってみんなと喋ったりご飯食べたりみたいな感じに、もう、なんか、本当にお庭でしゃべりながらご飯食べる、音楽を聴くみたいな感じだったので、その来てくれた人とずっと時間をね、過ごせたのが良かったなってうん。
うん。 そうなんすよね、はい。うん。 うーん、あ、そこまではい。 わあ。 ふんふん。 うーん。 いやあ、そう考えるとやはり、それにして良かったなとは、やはり、思ってらっしゃる感じですか？はい。
あ、そうですね。もうなんか、なので、みんな来た人も、もう常に歩き回ったり、私の友達、こう違うコミュニティの友達が仲良くなってくれたり、なんか自分の親が気づいたら、じなんか自分の友達とご飯を食べてたりとか、そういう、そう、なんかこうミックスしてコミュニケーションをみんながしてるところが見れたので、すごい、あ、大切な人がこうね、一緒にこうやって仲良くしてくれてるのって、すごいいいなっていうのは、うん、思いましたね。
うん。ひやあ。 はい。 いえ！<chuckles> うーん。 うーん。 いや。やはりそのね、一番の思い出としてあげるぐらい、やはりご自身でも強く心にいっしょ刻まれてて
そうですね、やっぱりなかなか、ま、ね、だい多くの人にとっては一生に1回のね、体験というかだと思うので、その場をこういう風にして、まこじんまりとしつつも家族と友達とかがこう楽しそうな時間を過ごしてくれてるっていうのはやっぱりすごい手作り感があふれたので、アットホームで良かったかなっていうふうには思いますね。あの至らないところはたくさんあったと思うんですけど。
うーん。 はい。 いや、確かに。 いや。 ですよね。いやいやでもね、その一番そのなんすか、こ、思いやり、その家族に対してもね、らい来てくださった人たちに対する思いやりが多分それこそね、向こうの方たちも感じてくれたと思うので
うん。 だといいですね。ありがとうございます。<laughs>
うーん。え、そうなんすか。今でもあの結婚式についてなんか家族で話題に上がったりするんですか？
はい。 ああそうですね。なんか結構夫ともなんかたまにあのすごいあれ良かったよね、自分たちらしかったよねみたいな話をしたりとか、あと、まなんか向こうの親とかも、やすあの時すごい楽しかったとか、友達とか家族に会えて良かったみたいなふうに、そうですね、ゆってくれたりしますね。来てくれた友達とかもなんか、あんなパーティーなかったからすごい思い出に残ってるふうに言ってくれる人もいたりしてうーん。
はい。 うーん。わあ、めっちゃいいじゃないすか、はい。 はい。 うん。 いや、ですよね。 いや、なりますよ。 うんうんうん。 いや、そ、え、どうなんすか？思い出す時に、その、あのシーン、その結婚式のま準備だった当日のシーンは、もうなんかそのいわゆるキラキラってなんかそのもやがかかったキラキラって感じして思い浮かぶんですけど、どどういったなんかビジュアル的に、視覚的にどうはい。
はい。 うんうん。 はい。 ああそうですね。結構なんか、あでもあったかい気持ちにすごい、なうん、あのなんかすごいドタバタもしてたけど、みんながこうわいわいしてる感じで、あったかい気持ちになったり、あとは、あでもうん。ビジュアルでいうと、でも周りがすごい緑で、でもよ <laughs> そうそう、夜はちょっとランプとかをつけたりして、ちょっと幻想的なね、感じのあの視覚的な思い出もあったりしますね、うーん。
ああ、あったかい。ああ。 うん。 うわ。うわ。 わ、すごい。ああなるほど。確かに確かに。 うわ。 いや、もうまさにもうほんとこれから一生忘れることのない時間であり、シーンだったって感じですか、やはり？
かだといいなって思ってます。あのちゃんと覚えておきたいなと思って、アルバムとかね、作った方がいいかもですね。<laughs>
あ、あ。なるほどご自身も。 ああ、やっぱ大事にしていきたいというはやっぱり、強く思われている感じですか？ああ。やっぱはい。いや、ね、なんかほんと聞いてる人たちも、なんか幸せな気持ちになるぐらい、あったかいお話あったから、ほんとお話聞けて良かったです。
そうですね、はい。今ちょっと思い返していて懐かしくなりました。<laughs> あ、ほんとですか？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
はい。<laughs> はい、こちらこそありがとうございました。はい、失礼します。